अभी कुछ टाइम से अ, ऐसा होता है कि जब अ, कोई बात होती है एक तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और गुस्सा जब आ जाता है तो गुस्से में जो है अ, कड़वे शब्द जो हैं अ, बोले जाते हैं मतलब ऐसा होता है कि जब अ, उ तो कोई बात होती है गुस्सा आता है कड़वे शब्द बोले जाते हैं बाद में बहुत अफ़सोस भी होता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी? अ, ऐसा बोलना जो है अनिवार्य नहीं था लेकिन ऐसा होता है कि जब वो अ, टाइम होता है वो मोमेंट होता है। उस क्षण में तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो गुस्से में जो है काफ़ी शब्द बोले जाते हैं और ये पहले इत इतना नहीं होता था अभी कुछ टाइम पहले से है जो ये है अ, जो चीज़ है वो बढ़ रही है। ऐसा भी लगता है कि अभी गुस्सा भी जल्दी आता है व्यर्थ का गुस्सा आता है बिना बात के जो है गुस्सा आ जाता है।
जी।
नियंत्रण नहीं रहता ख़ुद पे जब गुस्सा आता है तो फ़िर ऐसा होता है कि गु आप एक गुस्से में होता हैं ना कि जब आपके आपके अंदर जो उबाल होता है वो जो अ, मतलब आप समझ सकते हो ना कि वो जो गुस्सा होता है वो ज़हर ऐसा बोल सकते हैं। वो कंट्रोल नहीं होता उसको काबू नहीं किया जाता। वो निकल जाता है शब्दों के द्वारा। तो फ़िर बाद में बहुत बुरा लगता है कि अ, चाहे घर वाले हों या बाहर ह कोई हो फ़िर वो लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता थी ऐसा क्यों बोला? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है मैं इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आप मेरी इसमें कोई सहायता कर सकते हैं?
अच्छा। जी। देखिए इसमें मुझे 2 चीज़ की आपसे आवश्यकता है कि आप मुझे बताईए की क्या ऐसी परिस्थितियाँ है या स्थितियाँ हैं जहाँ पे आपको ये जो है, ग़ुस्सा बहुत बढ़ जाता है? या और को कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलके जो हैं, ये ग़ुस्सा आमतौर पर महसूस करते हैं?
अ, मैं किसी अ, किसी व्यक्ति से मिलकर ऐसा नहीं हैं कि अ, मैं ग़ुस्सा महसूस करता हूँ। मुझे ज़्यादातर ऐसा ही होता है जब कोई अ, जैसे अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो उस कार्य में जब मुझे बार-बार अ, टोका-टाकी होती है तो उसमें मुझे बहुत ग़ुस्सा आता है। या फिर जब मुझे कोई अ, ऐसा होता है ना कि अ अ एक कोई काम है जैसे कोई काम है उसमें आपने कोई महानता हासिल नहीं की हुई है। तो मैं उस काम में कर रहा हूँ, मैं क़ोशिश कर रहा हूँ। आप फिर उसमें मुझे आके बोलते हो तो उसमें मुझे ग़ुस्सा आ जाता है कि ये आपका क्षेत्र नहीं है। आपकी इसमें महानता नहीं है, तो आप कैसे किसी को जो है उसपे आप कैसे किसी को टिप्पणी दे सकते हो। आप किसी को कैसे नीचा दिखा सकते हो कि तुम पे हुआ नहीं है? या तुम नहीं कर पा रहे हो या फिर ऐसा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, तो उन चीज़ों में बहुत ग़ुस्सा आ जाता है या फिर बार-बार बोल देना कि अ, इसको रहने दो ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इस काम को छोड़ दो। मतलब ऐसा होता है कि अब मेरे अ, करियर को लेके या फ्यूचर को लेके अगर कोई टिप्पणी कर देता है बिना बात के तो, वहाँ पे जो है मुझे जो है मुझसे लगता है कि, मुझे काफ़ी ज़्यादा ग़ुस्सा आता है। वहाँ पे जो है मेरा जो अ, ग़ुस्सा है मैं उसपे काबू नहीं कर पाता, फिर वहाँ पे जो है मैं थोड़े जो है कड़वे बोल, बोल देता हूँ।
जी। अच्छा तो, एक चीज़ और मुझे क्लियर करिए कि जो आपका ये कड़वा बोलने का पैटर्न है, वो का आपने नोट किया है कि, धीरे-धीरे मेरा जो है वो ऐसा लहज़ा बन जाता है, या फिर धीरे-धीरे जो है वो होता है?
हुँ। जी अ, जो कड़वे बोल हैं ये मुझे लगता है कि अ, पहले इतना नहीं होता था जैसे मैंने अ, आपको बताया था कि पहले कोई भी बात होती थी, तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसको ऐसा होता है कि रुक जाता था। जब कभी बात बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो कभी ही ऐसा होता था गुस्सा आता था और मुँह से जो है कड़वे शब्द निकलते थे। लेकिन अभी ऐसा होता है कि, कोई बात भी करता है तो अ, मुझे गुस्सा आ जाता है। जैसे घर वाले होते हैं, उनको मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं बहुत बार उनको बोल चूका हूँ कि आप इस अ, कि इस विषय में आप मुझसे बात मत किया कीजिए। अ, इस विषय में कि अ, जो मुझे है मुझे अपने हिसाब से जो है चीज़ें करने दीजिए। तो फिर वो जब उस बा विषय पे बात करते हैं तो फिर वो उसपे ऐसा नहीं होता है कि मैं धीरे-धीरे नहीं फिर वो डायरेक्ट ऐसा ही होता है कि मेरे से डायरेक्ट ही बोला जाता है। एकदम से गुस्सा आता है और एकदम से बोला जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि आप लोगों को मैंने कितनी बार समझाया है कि, मत कीजिए बात तो फिर आप बार-बार जो है एक ही बात को क्यों दोहराना है? आप हर रोज़ इस बात इ इस अ, इस विषय पे बात करते हो। मुझे ऐसा होता है कि, हर रोज़ एक ही विषय पे बात करना अनिवार्य नहीं है। आप हफ्ते में एक बार कीजिए, आप महीने में एक बार कीजिए। कोई एक बात है जो आपके किसी फ़ै घर के किसी सदस्य को अच्छी नहीं लगती है, तो रोज़-रोज़ उसपे बात करने का मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जिसकी वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जो है कड़वे शब्द बोल देता हूँ मैं। तो अभी जब मैं बोल देता हूँ, गुस्सा आ जाता है।
जी। जी, जी।
बाद में ऐसा होता है कि बहुत अफ़सोस होता है, पर लेकिन फ़िर ऐसा है कि समझ नहीं आती कि अभी क्या ही किया जाए?
जी। अच्छा, एक चीज़ है कि गुस्सा आने के बाद अ, आपके और आपके सामने वाला क्या महसूस करता है? या क्या क्या परिणाम होता है क्योंकि क्या होता है कि आप तो करके बोल दिया आपने। लेकिन कहीं न कहीं, तो उसके दिमाग में भी चलता होगा कुछ न कुछ। तो क्या आपको कुछ ऐसा आपने फेस किया हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लग उहुँ। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को अ, बुरा ही लगता है जब ऑब्वियस अ, जब आप किसी को कड़वे शब्द बोल दीजिए या गुस्सा कर लोगे तो सामने जो जो भी व्यक्ति होंगे सामने मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं उन्हें बुरा ही लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो घर के सदस्य हैं उनको भी जो है बुरा ही लगता होगा जब मैं ऐसा बोल देता हूँ। पर लेकिन मुझे ऐसा होता है कि मैं आप मैं समझता हूँ आपको। मैं आपकी बात समझता हूँ मुझे पता चलता है कि जब मैं कड़वे शब्द बोल देता हूँ कि अ, आपको बुरा लगता है तो आप भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा समझिए कि इस अ, विषय पे मुझे नहीं बात करनी है तो आप क्यों बार-बार इसी विषय पे बात करके मुझे भी बुरा फ़ील कराते हो। तो इस इस ऐसे चलते में जो है जो है वो कड़वे शब्द बोले जाते हैं। मुझे बाद में पता चल जाता है जैसे आपके घर वाले होते हैं, आप उनको अगर कुछ भी बोल देते हो तो आपको उनके चेहरे से पता चल जाता है कि इनको ये बात बुरी लग गई है। तो जब उनको मुझे ऐसा दिखता है कि उनको बुरा लगता है तो फ़िर मुझे भी बहुत अफ़सोस होता है कि अ, इसकी क्या आवश्यकता थी ऐसा क्यों किया?
हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो आपने इससे पहले भी कोई कोशिश करी है कि, ये चीज़ें जो है मैं कम कर दूँ और किसी से राय ली है?
अ, जी नहीं, मैंने अ, इसके पहले अ, ऐसे किसी से राय नहीं ली, लेकिन कोशिश ज़रूर करी हैं कि इन चीज़ों को मैं कम कर दूँ लेकिन वो थोड़ा जो है अ, मुश्किल रहता है। अ, पहले भी मैंने एक-दो बार ऐसा कोशिश किया है कि आज से आज के बाद मैं ऐसा जो है कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। पर लेकिन फिर वही बात होती है कि, जब अ, घर में कोई सदस्य ऐसा होता है कि कोई बात कर देता है, तो फिर ऐसा होता है कि वो मेरे मुँह से फिर वो निकल जाता हैं कि वो एक पैटर्न है। वो ऐसा मुझे लगता है कि वो दोबारा रिपीट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए।
अच्छा, तो एक चीज़ अभी थोड़ा-सा मुझे और क्लियर करिएगा। जब भी आप गुस्से में होते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? मीन्स एका-एक जो है वो गुस्सा जो है, वो आपको कहीं ऐसा तो नहीं होता कि किसी को मारने का या क्योंकि गु गुस्से भी 2 तरह के होते हैं। 1 तो लड़ाई वाला गुस्सा होता है और 1 जो है वो शांत बोलने वाला गुस्सा होता है। कहीं आपको वो लड़ाई वाला गुस्सा तो नहीं आ रहा होता है?
हुँ, हुँ। नहीं। ज अ, मारने का किसी को ऐसा मन नहीं करता, वैसा वाला गुस्सा नहीं आता है। पर लेकिन अ, ऐसा ज़रूर होता है कि अ, मुझे ऐसा होता है कि आप की मु मुझसे बात मत कीजिए की मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। लेकिन अ, जो लड़ाई-झगड़े वाला है अ, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं महसूस हुआ या फिर ऐसा कभी-कभी मन नहीं किया। अ, लड़ाई होने के जब मतलब उ ऐसे कड़वे शब्द बोल देने के बाद मैं ज़रूर ऐसा है कि मैं ज़रूर जो है अपने कमरे में अ, जाना पसंद करता हूँ। मैं अकेले सबसे दूर हो जाता हूँ कि मुझे अ, अकेले में बैठने दीजिए ताकि एक ये चीज़ को अ, बढ़ावा ना मिल जाए या फिर और क बात ना बढ़ जाए आगे और बात ना बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से भी मैं अकेला बैठना थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ।
जी। देखिए, आपकी बातें मुझे पूरी समझ में आ चुकी हैं। आपको मैं यही सलाह दूँगा कि आप जो है ना जभी भी आपके वो गुस्सा आ रहा हो ना? तो आप तेज से तेज से साँस लीजिए क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे हम गुस्सा कर रहे होते हैं ना तो हमारे ए आक्सीज़न की कमी हो जाती है। इससे बॉडी जो है और गरम होने लग जाती है। हो सके तो तेज-तेज साँस लीजिए और जितनी साँस ले सकते हैं और अपने अंदर भरिए, उससे आपकी बॉडी जो है वो धीरे-धीरे करके जो है ठंडी होना चालू हो जाएगी। तो आपको जैसे-जैसे आप आप थोड़ी देर विराम ले लीजिए, जैसे ही आपको कोई कुछ बोल रहा है ना? तो उसमें आप विराम लीजिए कि ना भई मुझे सोचने के लिए क्योंकि क्या होता है कि एक तो आपको ठंडा नहीं होते और दूसरी बात होती है कि आप जो है इंस्टेंटली कुछ बोल देते हो, इंस्टेंटली जो है वो रिएक्ट कर देते हो। तो सबसे पहले आप उसकी बातों को समझो और ज जितना देर आप समझोगे ना उतनी देर में आप वो कहीं न कहीं आपको ठंडा
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और उतनी देर में आपका बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। आपका जो चीज़ें हैं जो भी आपका गलत निकलना होगा ना वो भी जल्दी आप नहीं निकालोगे क्योंकि सोच लोगे। दूसरा आपको क्या करना है कि 1 से लेके 10 तक जो है गिनती गिनना चालू करो। जैसे क्या आप जैसे ही गुस्सा आ रहा है 1 से लेके 10 तक गिनती गिनोगे। थोड़ा-सा गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा आपका। और हमेशा ये याद रखिए कि जो आप जो गलत बोल रहे हो ना, वो कहीं न कहीं आप भी गलत सुनोगे। जैसा हम देते हैं ज वैसा ही हम लेते भी हैं ये बोला जाता है। इसलिए आप वो चीज़ों को मत बोलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी-सी बात भी जो है ना वो बढ़ के जो है वो कहीं और चली जाती है और उसमें बंदा कुछ गलत कर बैठता है। आप नहीं करोगे लेकिन दूसरा भी तो कर सकता है ना? ये हमेशा याद रखिए कि हमेशा याद रखिए कि कहीं न कहीं रिएक्शन का जो है वो होता ही है। आपकी साइड से भी होगा तो दूसरे की साइड से भी होगा और रिश्ते भी ख़राब होते हैं। आप ह हमेशा याद रखिए कि माँ-बाप के साथ जो है वो बोला हुआ तो थोड़ा-सा बच जाता है। लेकिन और रिलेटिव्स हो गए और दोस्त हो गए, इन सब के साथ बोला हुआ जो है ना वो ज़ल्दी ही फिर वो रिकवरी नहीं हो पाती। वो आपका क्या है कि, आप ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, सही बात है। हुँ, हुँ।
तो, हमेशा याद रखिए हाँ, कि हमेशा याद रखिए कि रिश्ते टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने जैसा गलत बोला वो आपको सहना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ।
तो अपना जो है चीज़ें हमेशा जब भी आप बात कर रहे हैं वो तोल-मोल के बोलिए और सच्ची बातें बोलिए। अगर आप लड़ाई भी कर रहे हो तो आप उसको एक लो वे में बोलिए, मीन्स आराम से बोलिए, समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि किसी को भी समझाने का तरीका जो है वो गुस्सा में बिल्कुल ख़राब होता है। क्योंकि बंदा आप गुस्सा कर रहे हो, वो बंदा भी गुस्सा कर रहा है तो स कोई समझने वाला नहीं है। हमेशा शांत व्यवहार से ही जो है समझाने की कोशिश करिए। जो भी आपको उल्टा बोल रहा है, आप उस समय सुनिए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकेंगे न आप, आप अपने आप ही जो है उसका सॉल्यूशन जो है न बहुत अच्छा ढूँढ लेंगे। बस थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए और अपने आप देखिए कि आपका जो रिएक्शन होगा न वो बहुत अच्छा लगेगा। बंदा जो है वो आराम से सुन लेगा आपकी बात। थोड़ा-सा मेडिटेशन करिए। आपकी मेडिटेशन धीरे-धीरे करते रहोगे तो आप जो है व्यायाम करिए, जितना हर व्यायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपका जो तनाव है ये चीज़ों का जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा जो टेंशन वाला काम है। अ, सोइए अच्छे टाइम पे और उठिए अ, अच्छे टाइम पे। सवेरे-सवेरे उठ जाइए, सोइए टाइम पे 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। धीरे-धीरे आपका गुस्सा जो है वो ख़त्म होता जाएगा, ये देखिएगा। और आशा करता हूँ मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी।
जी। जी। हाँ, जी मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में आई है। मैं अ, आपने बहुत ही अच्छी जो है सलाह दी है, आपने बहुत ही अच्छी मुझे बातें सिखाई हैं आज। मैं ज़रूर जो है इन पे अमल करूँगा। आपका सलाह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आशा करते हैं कि दोबारा जल्दी बात होगी। थैंक यू।
आपका जो है अ, बहुत अच्छा आपने पूछा और आशा करता हूँ आप जो भी बातें मैंने बोली है वो अपनी लाइफ़ में लाएँगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे और इस गुस्से से निजात पाएँगे। धन्यवाद।
धन्यवाद।